そうですね、ま、買うかどうかは別として、また、もし手放しても欲しかったら買えるっていうもの <clears throat> は、例えば人からいただいたギフトとかかな。
はい。 うーん。 うん。 ええ。なんかうーん。
自分が作ったことは、うーん、ちょっと買えないかな。
ちょっと、そういった、その、頂き物のギフトで、ま、それにもちょっと思い出とかはあるとは思いますけども、なんか、ん、ご自分の作品とかはね、やっぱりもうおな同じものは作れなかったりとかもあるかもしれないんで、ま、ご自分の作品、もし写真に撮ってビデオとかを動画にして、それでもいいって言うんだったら、ま、動画とかにして、ま、捨てもう処分しちゃうみたいなこともあるとは思うんですけど、そこはもう本ご自身の気持ちとの折り合いの持っていき方なんで、ま、作品にかい関しては、ま、残す、ま、そのものを残すのか、動画などにこう撮って、その、画動画として、映像として残すっていう選択肢。それと頂き物とかに関しては、やっぱり、その、ここ何年かで使ってないようなものっていうのを、<swallows> ま、徹底的に見直して。ま、やっぱり捨てるってなると捨てれないと思うんですよ。まだ綺麗だし、箱にも入ってるし。
うん。 ええ。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 そうですよね。 うん。うーん。 うんうんうん。うん。 うん。 うんうん。 そうなんですよ、それがすごく嫌。うーん。
うーん、もうゴミなんか袋に入れるのも、ちょっともう罪悪感でいっぱいになっちゃうと思うんで、なんか、フリマサイトとかにも出品してみる。なんか、お箱に入ってて未使用品だったら結構ね、あの、欲しい方っていっぱいいらっしゃると思うんで、そういったとこに出しちゃえば、もう売れちゃったら絶対出さなきゃいけないんで。
ええ。 うーん。 うんうん。 あ、そうか。うんうん。うーん。 あ、そうですよね、そこで、やっぱりっていう気持ちのぐらつきは、もうないですよね。ユーターンなしですもんね。うんうん。
うーん。 U ターンなしなんで、もう出しちゃって、ちょっともう、しもうそういった形でちょっと整理をするっていうのが、今一旦ちょっと、その、いっぱいになったところを、普段使うものが取り出しにくいような状態から普通に取り出せるぐらいの状態になるぐらいまでは、いったんものを減らしてみて。
ええ。 うん。 うーん。 う、うん。 うん。 うんうんうん。
うーん、で、それから、ま、今後の、なんか、贈り物の、その、受け取り方とか、なんか、何て言うんですかね、今までいろんな、まあ、送り合いをしてた方とも、ちょっと、あの、やり方を変えてみるとかっていうのはどうですかね。
うん。 ええ。 うんうん。うん。

あ、やっぱりあの、クローゼットとかは結構もういっぱいいっぱいで、もう何て言うんでしょう、ほんとだったらやっぱりこう、使うものを上手く出し入れする余裕みたいな、こうね、例えば服がこう、ギチギチで取れないっていうよりも、こう、ね、すぐに取り出して、また仕舞えてっていう、こう、まあ、そういう空間も欲しんですけど、なんかもう上も下も、もうほんとにもう、下から積み上がってるような感じで
はい。 ええ。 はい。 はい。 うーん。
あと、ほんとにもう、こう、何て言うんでしょう、ほんと置きたくないんですけれども、ま、ちょっとこう、うん、こう玄関の棚の上とか、こう、ちょっと高めの靴箱があるんですけど、その上とかにも結構入ってますし、もうなんかあっちこっちに箱がそう、とりあえず箱には入ってるんですけどね。なんかちょっといっぱいいっぱいです。うん。
はい。 はい。 ええ。 うんうんうんうん。 もうなんかご自身でも、何を持ってるか分かんないような状態もあるかもしれないですよね。
そうですね、なんか
うーん。増えちゃって、うん。
そう、一つ一つ、そうなんですよ。一つ一つ考えてみると、もしかすると、もういいものもあるかもしれない。うん。
うん、うんうん。 ええ。
でも、なんか一回ね、手放しちゃうともう帰ってこない、じゃないかなとか、まあまあ、そうですよね。そういうとこ、なんか、ややっぱりやって思っちゃうんですよ。
うーん。 何かそのご自身の作品とか、ご様の作品とか、まあ、あとは頂き物とか、そういったカテゴリー別にあると思うんですけど、ご自身の中で、じゃあその、ご自身の作品とかお子様の作品は絶対手放したくないけれども、これはちょっと手放しても、またほんとに自分が欲しければ、また買うことも出来るよな、とかいうものってありますか？